Mmm, oke, iya. Jadi kalau to do list itu aku melakukannya banyak sih, kalau to do list aku nyaris tiap hari itu aku to do list itu, biasanya sehari-hari itu aku to do list sama goals aku kayak 3 bulan, sebulan atau kayak, eee, setahun gitu loh. Biar tujuanku bikin kayak gitu tuh biar apa ya, terstruktur balik lagi ya. Karena kan aku juga tahu nih tips dari psikologis gitu, bahwa ketika kita punya tujuan yang bikin kita nggak berhasil itu tuh bukan karena tujuan kita yang apa ya, bukan karena tujuan kita yang kegedean. Tapi karena kita melakukan progresnya itu enggak realistis gitu loh, Kak. Kayak tujuan kita gede tapi kita, eee, ngelakuin kayak ibaratnya mau nge-gym ya, mau ngeji eh, mau mau punya otot gede gitu kan ya. Nah, kita tuh biasa ngelakuin besoknya tuh langsung nge-gym yang berat gitu kan angkat bebanlah, apalah. Dan itu biasanya besokannya lagi langsung KO kan, langsung sakit kan badan bada badan kita kan. Nah, itu yang enggak disarankan, jadinya yang disarankan itu adalah cimit-cimit aja, ngelakuin hal-hal itu berprogres gitu loh. Jadi, nanti baru nyampe ke puncaknya. Nah, biasanya aku interval kayak aku targetin 3 bulan, 6 bulan, setahun untuk melihat progresnya tujuanku, gitu sih, Kak.
Mhm. Mhm. Oke. Iya iya. Mhm mhm. Iya. Tak tercapai. Oh, kegean. Mmm, iya iya iya. Mhm. Mhm. Oke oke. Iya. Mhm mhm mhm. Iya. Mhm, hmm. Oke. Oke. Berarti kayak apa, <tsk> eee, bahkan dari sisi psikolog juga ada artinya gitu kalau melakukan me atau menentukan goals itu, eee, nggak cuman dari keinginan apa ya, kamu secara emosional aja ya mungkin harus dian dianalisis lagi ya, Kak, ya. Eee, "Sampai nggak sih ke sini sebenarnya? Mampu nggak kita mencapai itu ya?" gitu. Oke oke. Oke. Iya iya, ya. Mhm mhm. Oke nah, se eee, selain itu juga kan udah dibahas juga tentang to do list, tentang journaling, tentang, eee, apa, informasi-informasi tentang psikolog juga gitu. Nah, sebetulnya sih, eee, apa, aku seneng banget sih ngobrol sama kamu tentang ini. Karena ini ilmu baru banget buat aku yang mungkin kayak beda gitu ya dari segi kebiasaan kecilnya ya. Wah, terima kasih banyak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi besok ya.
Mmm. Iya. Ih, betul betul. Mmm. Mhm mhm. Harus realistislah intinya, Kak, ya gitu. Mmm. Iya, betul betul. Iya. <chuckles> Mmm, mhm. Oke deh. Iya, Kak. Aku juga makasih banyak. Sampai ketemu lagi.
Iya. Iya.